なんか、あとなんかあったかな？はまあ、それこそ発泡スチロールとか、え、なん
はい、発泡スチロールは何なんですかね？も燃やしちゃいけないような感じしますよね。
そうなんです。 そう。プラなのか？みたいな。<laughs>
<laughs> あ、そう言われると、なんか、発泡スチロールってなんなんですかね？
はい、<laughs> そうなんですよ。なんかね、そういう不意に現れる、しかもそういうものに限って巨大だったりするので。<laughs> これなんだみたいなのは結構あったりしますね。
<laughs> はい。<laughs> すあ、はい。そういうのはこの自治体ごとに、じゃあ、その、表みたいな？
うん。 はい。
う、なんかこうあるんですかね？確認できるようなサイトとか、こう確認できるようなこう、そのチラシみたいなこう、パンフレットみたいな、そういったものをあるあるんですか？
うん。 はい。 うん。 あっ、そう。 パンフレットがあって、毎年、年にいっかい、あの、ポストになんか分厚い冊子が入ってるんですけど。<laughs> 結構分厚くて、なんだこれっておもっとなんか、ここう2025年度のゴミ収集マニュアルみたいな。<laughs> って言って、<chuckles>
はい。 はい。 あ、分厚いんですね。 はい。 はい。 へえ。<laughs> 毎年出るのがちょっと恐怖ですね。<laughs>
そうなんですよ。あ、なんかそこで変化あったらどうしようとか、思うじゃないですか。<laughs>
ね、ほんとですよね。はい。うーん。
そう、で、でもやっぱり、なかなかその分厚い冊子を見るのもめんどくさかったりするので。
ええ。そうですよね、検索してみたいな形ですよね、そのねえ、これ何ってなったら、その、うーん、発泡スチロールの、は行は行みたいな、そそそういった感じですよね、きっと。
その ああ。 そのワード？<laughs> そうなんですよ。 そうなんです。で、やっぱりね、大掃除の後って大量にいろんな分わからないゴミが出るので、あの最近はまとめて、その市にあるリサイクルプラザっていうんですかね、あのゴミが結局収集される場所に直接持ち込むとかやってます。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
はい。 あ、そういうことできるんですね。

んで、そのほかは、あの、資源ごみとかって言って、まあ、瓶とか缶とかが、なんか、いに1ヶ月に２回とかだったかな。あの、あとペットボトルですね。えっと袋は指定じゃないけど、指定の場所に行って、指定のかごにそれぞれ分別して入れるみたいな、ゴミの出し方なんですね。
はい。 はい。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 その指定の場所っていうのは、その、家からどのくらいの距離にあるんですか？
はい。 うん。あ、そうですね、うちは割と近くて、えっと歩いて50メートルぐらいかな。うん、うん、ぐらいで、はい。
ええ。 それは、その、各、そのそのその、なんかその自治体の中の、その、じゃあ各半径50メートルに1個ぐらいとかいう、その感覚でその場所があるのか、それともその自治体に、その、ま、遠い人で言えば、まあ、歩いて、まあ、その、5分ぐらい歩かないとその場所にたどり着けない、おたお家庭の方もいらっしゃるとかそういうことなんですかね？
うん。はい。 はあ、はい。 うん。 うーん。 そうですね。なんか集合住宅なんですね、その今の自宅のほうが。で、ま、まだあの、住んで2、3年ぐらいなんですけど、そのその集合場所以外の集合場所を見たことが無くて。気にしてないからかもしれないんですけど、そう言われると、なんか、あんまり歩いてパッと近くにない気がして。もしかしたらたまたま近くて他の方は離れているのかもしれないなって今思いました。
ええ。 ええええ。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 なんかすごくし聞いててそこのところがね、まあ一体どうなんだろうというその、ね、<laughs> そうですよね。そこ、そこ、もう歩いて50メートルぐらいだったらね、ちょっとパッと行けるけど、遠い方ってもしかしてどうされてるですかね。うーん、そうですか。ま、じゃあ、すそれはなんか次回機会があれば、<laughs> おしうーん、知られて教えていただければということで。じゃ、その続きで、まあ、じゃあ、その、プラスチッ燃えるゴミとプラスチックを、まあ、分けて、そのこつたの分別ゴミっていうかその、缶かんとか、その、ま、そういったものを電池とか瓶とか、ま、そういったものはそこに持ち込んで、自分でその用途によって分けるっていうことをされてらっしゃるんですね？
うーん。 ねえ。不公平ですよね。<laughs> うん。 そう。 ねえ。 ねえ、もしかしたらね、車とかじゃないととか。うーん。 ねえ、ちょっと調べてみようかな。<giggles> はい。うん。 はい。 はい。 うん。 はい。 はい。

うーん。で、なので、まあ、勝手にその日になったら持ってかれるっていう感じなので、もういつ出そうが、その、ま、近所の目を気にするなら、出しちゃだめだよっていう感覚というか。
ええ。 ああ、だからもう、前の日の夜から、置いておけば、次の日の、うん、朝持って行ってくれるっていう形ですね、その日に。その、特定の日ですよね、もちろん。
はい。あ、ほう。はい。 そうなんです。 はい、回収日は決まっていて。うん。
うんうん。特定の日来て、でも、その日の必ずしも朝じゃなくって、もう朝ちょっと、例えばまあ、バタバタしてちょっとそういう暇がないとか、1泊して旅行で、昼過ぎにしか戻らないとかいう時でも、あ、そっか、1泊するんだったら、ごめんなさい。いなかった前の夜から。あ、でも前の夜からあ、前の夕方からでもいいってことですよね。
はい。 はい。 はい。 <laughs> 前日。<laughs> そう、前々日、もう言ってしまえば、その、こう大体の人がみんなその、なんていうのかな、ペールペール、なんとか、なんんそうですそうですそうです、お
うんうん。 ああ、あ、大きなゴミ箱うん、大きなゴミ箱ありますね。
はい、お置いてるんです。
穴に入れといてもいんですか？
入れといていいんですよ。
ええ、開けて持って行ってくれるんですか？ええ、それはいいですよね。あっ、そうすると、そうすると、ほんとに3日前からとかでもいいですよね、全然。
なのでああ、そうなんです。<chuckles> すごいですよね。感動しました。 はい。そう、だから、なんならもう、あの、パンパンになったタイミングで、入れてるので、あの、いつとか、もはや気にしてないんですよ。
ええ。 ええ、ええ。 なるほど。
<laughs> めちゃめちゃいいですよね。
もうそれもう、ストレス溜まらなくていいですね。
<chuckles> そうなんですよ。今日はなんとかの日だ、今日なんとかの日だっていうの、気にしなくていいので、それに関してはかなりあの、ゆるい自治体だなあというかというか。でも逆に言うと、そこがじゃあ、カラスに荒らされたとかなったら、自分のい自分の家の敷地が荒らされるだけなので、大変なのは自分じゃないですか。
はい。 はい。 ええ。 ええ。 はい。 うんうんうん。なるほど。